آه طبعًا. دي بقى أكتر ميزة أنا باحبها على فكرة، إن أنا باقعد أكلّم بقى آآ قرايبي اللي مسافرين برّه برّه مصر يعني، واللي قاعدين في محافظات تانية، وأقعد أكلمهم video call آآ وباشوف إن ال video call والله لذيذ يعني وبنقعد برضه نتكلم كأننا في الحقيقة، ونتكلم ونضحك ونهزّر، وبرضه في حاجة كده عبارة عن إن إن أنا لو باكلمهم، آآ في حاجة في الInstagram خاصية إن إحنا ممكن نتفرج على فيديوهات سوا، إحنا الاتنين كده، ظاهرة لنا.
إمم. إمم. إمم. تمام. إمم. إمم. آه. جميل، جميل. آه حلو جدًا، جدًا.
آه ب ب بنقعد بقى نفتح ال الفيديوهات دي، بنتفرّج عليها إحنا الاتنين، وكأن إحنا قاعدين مع بعض، ونُقعد نضحك وكده، شوف إن ده برضه كويس.
آه. دايمًا بتستخدميها يعني، الخاصية دي؟ إمم. إمم.
آه، باحبّها جدًا يعني، فده طبعًا السوشيال ميديا فادتنا طبعًا آه، هي فادتنا، الصراحة هي فادتنا، بس مش الحل إن إحنا نبطّلها بقى.
بيقرب، إمم. طب آه طب عايزة برضه أسألِك على حاجة كده برضه يعني مُهمة كده يعني الجيل بقى كبير اللي هو ما ماما وبابا تيتة مثلًا كده، بتحسّي إن هُم برضه اتأثروا بالسوشيال ميديا، والّا مش زي الصغيرين؟ <chuckles>
إمم. إمم. ياه! جدًا. ده كل واحد فيهم عمل له account حتى تيتة، حتى تيتة عملِت account Facebook ومعاها WhatsApp كل شوية تبعت لي عليه وتكلمني ومش عارف إيه، <tsk> فاتأثّروا جدًا. وحتى ماما، أنا عايزة أقول لِك ماما أمّاآجي أتكلم معاها، ساعات ما بتبقاش سامعاني أصلًا عشان هي ماسكة التليفون ومركّزة فيه مش سامعاني أصلًا آه والله وأنا بازعل على فكرة.
آه. آه آه أيوه. أن هو إمم. آه. إمم. يا خبر! آه أكيد طبعًا وأكيد برضه هي بتزعل لمّا أنتِ بتعملي أكيد الموقف ده برضه. <chuckles>
بالضبط. فهو للأسف الSocial media خربت علاقات العائلات ببعضها للأسف يعني هنعمل إيه بس.
آه. <chuckles> الدنيا. طب أنتِ ت تحبي تنصحي مثلًا الجيل الجديد إن هُم بحاجات معينة يعني، إن هُم مثلًا ي يقلوا شوية، من إن هُم يمسكوا الموبايلات، أو يهتموا بعيلتهم شوية. ممكن تقولي لهم إيه؟ اللي هُم الأطفال لسه بيبتدوا يتعلموا الحاجات دي.
إمم.